Ya benim böyle eee aslında hayatımdaki birçok kişiyle aslında farklı böyle eee durumlarımız ortaya çıkmaya başladı. Yani hayatımız birbirinden o kadar farklılaşıyor ki. Çünkü eee ya birçok arkadaşım üniversite sonrası çalışmaya başladı. Aynı zamanda, eee, mesela partnerim de, eee, üniversite sonrası çalışmaya başlayan, eee, kişiler arasında eee ama ben yüksek lisans yapmaya başladım üstüne bir de yurt dışına taşındım bunun için ve böyle olunca, hani, artık, ııı, o kadar, ııı, farklı hissediyorum. Bö böyle ya sanki, eee, şey gibi hissediyorum ya böyle bu çok garip gelirdi bana. Hani, biri bana bunu söylese inanamazdın ama, eee, sanki benim böyle eski kişiliğim, hani, beni bu üniversiteden mezun olan o ben Türkiye'de kaldı, eee, ve buraya bambaşka bir insan geldi ve sanki her Türkiye'ye döndüğümde, e, o kişiliğime bürünüyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü, eee, ya arkadaşlarım böyle aynı kalıyorlar. Iıı, o ııı, aynılar yani ve belki de, hani, eee, beni böyle tanıdıkları bildikleri için aynı şekilde davranıyorlar ama, eee, bilmiyorum, ya, bazen, ııı, uyum sağlamakta, ııı, zorluk yaşadığımı da hissediyorum. O yüzden bu konuyla ilgili biraz içimi dökmek istiyorum. Bir yandan da varsa tavsiyelerini aslında tavsiyelerine açığım.
A! Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. <giggles> Çok iyi anlıyorum. Tabii ki. Eee, öncelikle detaylandırmak için şunu sormak istiyorum. Eee, şundan bahsettin. "Oraya döndüğümde, eee, eskisi gibi davranıyorum" dedin. Sence onların tavrından dolayı mı seni tanıyan kişi oldukları için diğer seni göstermek mi istemiyorsun? Yoksa, eee, bunu bilinçsiz mi yapıyorsun? Ya da o diğer senin kabul görmeyeceğini mi düşünüyorsun?
Hı hı. Ya, aslında şöyle: Eee, bir yandan, eee, ya, mesela buradaki benin, eee, çok farklı yansıyabileceğinden korkuyorum açıkçası onlara karşı. Çünkü, eee, şimdi bu bahsettiğim arkadaşlıklarım özellikle, eee, ya, bazıları mesela neredeyse 19-20 yıllık arkadaşlıklarım. Eee, ve öyle olunca da ya, ilkokuldan bu yana birbirimizi tanıdığımız insanlar ve, eee, yani, o büyürkenki her evrede biz bir aradaydık. E, öyle olunca da, eee, yani, hep böyle, eee, aynı düzeyde ilerledik biz. Tamam, evet, büyüdük. Büyürken, eee, farklılaştık bir noktada ama hep aynıydık. Çünkü, e, aynı şehirde büyüdük. Aynı şehirde yaşadık. Ama, eee, işte, şöyle bir şey var: Hani, eee, u hayat planları noktasında çok ayrılmaya başladığımızı hissediyorum. Ve sanki, eee, şeyden de çekiniyorum. Yani çünkü onların hayat planlarında, hani, böyle, eee, şey vardır ya, eee, ya, hay düzgün bir iş, işte, güzel bir maaş, güzel bir evlilik şeklinde, hani, ilerlemek istedikleri bir hayat ama ben hiç kendimi mesela böyle bir hayatı, ııı, kendime ait hissedeceğimi sanmıyorum. Öyle Evet, aynen, yetiniyorlar onlar. Ben yetinmek istemiyorum ama bir yandan da bu, eee, duygumun böyle, şımarıklık olarak algılanmasından da çekiniyorum açıkçası.
Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki. Hımm, hı hı. Yetinmek gibi. Iıı, ııı. Asla öyle düşünmemelisin. Yani herkesin içinde hissettiği başka bir kimlik var ve sen kendini öyle hissetmiyorsan, demek ki ait olduğun kişi o modelde insanlar değil. Sen kendi potansiyelini, kendi içgörünü başka şekilde, e, hayal ediyorsan, onu gerçekleştiren kişi olmalısın ve şu an onu yapıyorsun anladığım kadarıyla. Bu seni mutlu etmeli. Onlarla bağdaşmamak, onlardan uzaklaşmış olmak hissel olarak, yanlış bir şey değil. Şöyle düşünebilirsin: <swallows> Hayatta gerçekten her şeyin evreleri var, insanların da. Eee, ailemizdeki insanlarla bile, eee, ayrı düşebiliriz bir noktada. Böyle bakabilirsin. Ama arkadaşlık konusunda arkadaşlıkların mevsimleri var gibi düşün. Yani bir mevsimde o mevsime uygun davranırsın ama kışın, emm, bikini giyemezsin. Anladın mı? Eee, sen şimdi artık yaz mevsimindeysen, kış mevsiminde kalan kişiyle aynı mevsimi yaşayamazsınız. O yüzden uyum sağlayamazsınız birbirinize. Biriniz mont giyiyor, biriniz plaj havlusu arıyor, gibi düşün.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru, hı hı.
Eee, bu noktada da, eee, onlar gibi olmamak, onlardan kopmana sebep olur ve bu yanlış değil. Yani onlara yakın olmak için olmayan kişi gibi de davranamazsın ama şunu sormak istiyorum: O kişilerle birlikte büyüdüğün bir nokta oldu, evet. Hâlâ çok yakından, derinden bağların, sevgi bağların olduğunu hissediyor musun bazılarıyla?
Evet. Hı hı, yani, açıkçası evet, hissettiklerim var aralarında. Cay çok hi "canım arkadaşım" diyebileceğim, hani, kardeşim gibi gördüğüm kişiler de var aralarında ve zaten, eee, açıkçası şöyle, eee, bir şey var: Hani, eee, mesela onlarlayken o eski benliği koruduğumda da bazen mutlu da olabiliyorum açıkçası. Ama, ııı, tek fark şu oluyor: Eee, ben değiştiğimi, eee, de kabullenmek istemiyor olabilirim bir yandan. Çünkü, eee, dönüp baktığımda, eee, mesela şey, onların bana aynı da aynı benmişim gibi davrandığının farkındayım ve, eee, ben, eee, bazen o ben, hani, böyle, kendime bile yabancı geliyorum işte bir noktada. Çünkü evet, hani, aynı benliğe, aynı kişiliğe, eee, sahip olduğumu, değişmediğimi düşünüyorum bir yandan. Böyle, bir yandan, hani, "Ne olursa o zaman insanın özü, eee, değişmez." gibi yaklaşıyorum ama ya, özümün bile değişmeye başladığını fark ettikçe, eee, böyle, biraz daha, aaa, sanki o uyumda zorlanıyormuşum gibi oluyor. E, bir diğer yandansa, eee, ben o ü hani, o ülkeden, o şehirden komple taşındım. E, onlar o şehre geri döndü üniversite okuduktan sonra, farklı şehirlerde yaşadıktan sonra. E, ben, eee, bambaşka kültür, bambaşka hayatlar yaşıyorum bir yandan ve, eee, bi onun da bir uyum zorluğu var. Çünkü onlar hâlâ mesela, eee, sık sık görüşebiliyor, bi bir arada vakit geçirebiliyor. Eee, bu sefer ben, hani, ne kadar çok sevsem dahi, eee, biraz onların hayatlarından da uzaklaşıyorum ve, e, böylelikle de yine bir uyum zorluğu oluşuyor açıkçası.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. I hı. Evet. Hı hı. Tabii ki de. Evet, burada, eee, bu çok anlaşılır bir noktadan. Çünkü sen artık onlarla aynı ülkeyi bile paylaşmıyorsun. Yani onların gündelik, çok basit, sıradan yaşadıkları bir olayı, eee, kendi aralarında konuşmasından bile uzaktasın. Bu noktada böyle hissetmen çok normal. Ama bunu gidermek isteyen sensen ya da, eee, bunu 2 taraflı, yani arkadaşların ve sen olarak hissediyorsan, aranızda hâlâ bir bağ varsa, bunu şu şekilde koruyabilirsin. Yani öncelikle sen, emm, şu an olduğun başka bir kimlik var. Ve bir tane daha kimlik var. Ve bunlar apayrı insanlar değiller. Şöyle düşün: Sen örneğin 30 yaşındasın. E, senin içinde 20 yaşındaki kız da var. 10 yaşındaki kız da var. yirmi dokuz yaşındaki kız da var. Eee, bunların hiçbiri farklı, bambaşka insanlar değil. Hepsi sensin. Sadece farklı evrelerindesin. Ama sen diyemezsin: "Ben şu an 30 yaşındayım, 20 yaşında değilim." diyemezsin. Evet, şu an yaşın 30 ama sen 30 yaşından ibaret olamazsın. Kendini bu şekilde tanımlama. O yüzden sen her yaşınla kendini kabul et. Yani her özelliğinle, her kimliğinle kendini kabul et. Diğerleri senden bağımsız değiller. O zaman bütün olan seni arkadaşlarına da yansıtabilirsin; onlar da hepsine dâhil olabilirler. Yani örneğin sen gidiyorsun, iletişim kurabilirsiniz. İletişim kurarken güncel olan kimliğinden hikâyeler, hisler anlatırsan, onlara da dâhil olmalarını sağlarsın ve, eee, eski seni değil, yeni seni de, ikisini birlikte tanırlar. Yani hem -dediğim örnekteki gibi hem 20 yaşına eşlik ederler hem 30 yaşına; sadece 20 yaşını hatırlamazlar.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani aslında evet, bu noktada, eee, çü haklısın da bir yandan. Çünkü, eee, bazen insan, hani, bunu, ııı, unutabiliyor. Yani ne olursa olsun, o da ben, ııı, şu anki ben de ben gibi unutabiliyor. Eee, ama, işte, benim böyle, eee, bu süreçte galiba birazcık da bunu, ııı, yoğun derecede hissetmemin sebebi, eee, benim, hani, yakın bir zamanda, eee, bir arkadaşım evlendi. Eee, hatta, yani, 1 yıl önce falan belki evlendi. Eee, ki şu an bir de hamile. Eee, ve böyle, eee, öyle şey oluyorum, yani inanamıyorum açıkçası. Çünkü çok garip geliyor bana ya. Ben hâlâ böyle, yüksek lisans öğrencisiyim, hâlâ böyle, eğitim öğretime devam ediyorum, yurtta yaşıyorum ve böyle diyorum ki, "Ya, arkadaşım, yani biz aynı sıralarda okuduk, ııı, yakın arkadaşım ve, eee, şu an evlendi, çocuk sahibi olacak. Yani, ya, buna nasıl karar verdi?" diyorum ve, hani, böyle, kendim o noktada çok uyum sağlamakta zorlanıyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü, hani, o, eee, evlenen tek arkadaşım da değil mesela. Birçoğu bu şekilde bir hayat tercih etti ve ben böyle, şey yapıyorum, hani: "Ben niye bu kadar aykırı çıktım?" gibi böyle, sanki ben, hani, hiç uyum sağlayamayacakmışım onların içine gittiğimde, eee, gibi bir çekince oluyor aslında.
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Eee, şöyle bakmayı neden denemiyorsun? Yani, sen zaten içgüdüsel olarak bunu seçmişsin ama o hayatı kabul eden bir yanın yanın da var. Bu toplumsal normlarla alakalı bir konu yani sen bunu yaptıysan bunu seçtiysen diğer tarafı, emm, <tsk> hani, ben neden onu seçmedim kısmıyla ilgilenmemelisin. O onun yoluydu, eee, bu senin yolun. Senin yolun eksik, yanlış, olması gerekenden farklı değil. Senin yolun da doğru, onun yolu da doğru. Çünkü onun onu oy o yapan kişilik o eylemleri yaptırdı. Onu evlendirdi, çocuk sahibi yaptı. Seni sen yapan kişi seni yüksek lisans yaptırdı, başka ülkeye taşındırttı. Başka aksiyonlar ve bu aksiyonlar tek bir doğruya ait olamaz. O yüzden sen kendi doğrunu sorgulamak yerine kabullenmelisin. Çünkü, eee, her mesela 10 kişiden 9'unun yaptığı şey doğru sayılmaz. Bu sadece bir orandır.
Evet. Hı hı. Elbette. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Elbette. Hı hı. Yani, elbette gerçekten öyle bir yandan ama, eee, bir yandan işte bunu, ııı, kendime böyle hatırlatmak da, eee, gerekebilir. Çünkü, hani, ne olursa olsun, ııı, onlarla aynı sırada oturan kişi de bendim ve evet, bu yolu tercih etmiş olabilirim ama, eee, yine sonuçta onlar benim arkadaşım diye de düşünmek, eee, gerekebilir galiba bu konuda. Ya, insanın bazen bunları da duymaya ihtiyacı oluyor ya. Yani aslında ben öyle bir evremdeydim. O yüzden bunları duymak çok iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum.
Evet. Evet. Rica ederim. Sen, sana ait olanlarla birlikte ol. Onlara da eşlik et.
Hı hı. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.